えっと、私ちょっと、ま、なんていうか、感情に流されちゃうことが多くて
あ、そうなんですか。
そうなんです。特に、なんかこう、イライラした時とか、あと、まあ、不安とか悲しいとか、そういうなんかネガティブな感情、それに、どうしてもこう引っ張られちゃって、あの、うん、何て言うんですかね、こうペースを崩すことが多いので
ああ。 はい。 ああ、そうなんですか。
はい。なんかそういう感情の波を、こう上手く制御する方法とかあったら、アドバイスを頂きたいです。
はい、分かりました。あの、そうですね、あの、結構、あの、波に、あの、ネガティブな感じに引っ張られるという話だったと思うんですけども、ちょっとその、え、具体的にどういう状況で起きやすいとかってあったりしますか？
はい。 はい。 そうですね。ま、えっと、人とだとま、うちの家族とかと話してる時とかだと、結構こう、家族が感情的だったり、私がやってる仕事とかに、あまり、なんか、理解が無かったりとかで、色々こう、なんか、邪魔してくるから、そういうので、イライラしたりするのとか
はい。 ああ。 はい。
あとは、あとシンプルに、自分で、こう将来不安になっちゃったりとか、なんか、こういうのでいいのかなって思うと、すごい落ち込んじゃったりして、あの、ま、モチベーションが下がるというか。
ああ。 なるほど。ま、確かにちょっと、あの、家族に言われたのはそれは確かにネガティブな気持ちになるのは、なすごく分かる分かるなという風に思いました。
はい。 うん。 はい。あとは何だろうな、苦手な人に会った時とか、あの、仕事でどうしても苦手な人と、あの、話さなきゃいけない時とかがあるんですけど
はい。ああ。 はい。 はい。
なんか、そういう時に、こう、あの、すごく終わった後も引きずっちゃうとか。
あ、引きずるっていうのは、その、嫌な気持ちをですか？
あ、そうですそうです。
ああ、もうちょっと嫌だったなみたいな、もうなんか結構長い間、ま、続いちゃうってああ、はい。
あ、はい。 あったりとか あと、なんか、この間あったのが、すなんか、その人来ると思ってなかったのに、その、私がほんとに苦手な人が、なんかこう、久しぶりだから声かけてみたって言って来ちゃったって、友達の集まりに来て、その時に <chuckles> え、ものすごいほんとになんか気持ち悪くなるぐらい、こう感情がわあってなっちゃって。
ええ、<chuckles> はい。 ああ、つまりその、ま、感情の、こう、ピークも結構大きいですし、その、ま、あ後に引くのも結構あるみたいな感じですか？
はい。 あ、はい。 そうですね。そんな感じです。
ああ、それは相当苦手というか、ま、相性が悪い方なんですね。
そうですね。なんか、前にちょっとお互いに揉めたことがあって、苦手意識がめちゃめちゃあってっていう感じで。はい。うーん。
ああ。 なるほど、ま、もう、ちょっと揉めちゃうとね、やっぱり、その、ま、や接しづらいですよね。
そうですね。だから、なんか、こう い予期してたとしても、予期しない時はもちろんショック大きくて、すごい落ち込んじゃうし。で、あと、その、なんかこう自分の仕事のこととか、あと家族に言われるとか、よくあることでも、結構引きずっちゃって、なかなか感情が制御できないって感じなんですよ。
はい。 はい。 ああ、まあ、それはちょっとお辛すいと思います。そうですね。その、これまでにこう、それに対してこう、どうしよどうしようかみたいな感じでこう、あの、試してみたことってありますか？
はい。 うん。 うーん、なんか、具体的にこれをとかっていうのは無くて、ただ、こうひたすら頭で、いや、なんかそんなことを言われたりとか「ま、あったことはしょうがない」とか、なんか自分にこう、言い聞かせるみたいな？
はい。 ああ。 なるほど。
気にしないようにって、めちゃくちゃ言い聞かせてるけど、まあ、どうなのかな？効果があるのかないのかはちょっと疑問ですけど。うん。
ああ、ま、でもそうですね。ま、気にしないようにっていうされる、あの、試み自体はすごいいいと思うんですけども、やっぱりその、こう、し仕組みでこう対処した方が、その、ま、比較楽に対応出来るのかな、というような印象を受けました。
はい。 うんうんうん。 確かにそうですよね。なんか、そそうん。
なので、そのはい、あ、続けてください。
いや、そういう仕組みっていうのが無くて、なんかこうネガティブになることは多いけど、なんか、もう自然回復る任せてるみたいな感じなんで。
はい。 ああ、まあ、いしそうなりますよね。なのでちょっと、あの、おま、思いついたのは、そうですね、ま、結構、あの、ま、感情のピークってうのは、まあ、ちょっと一旦置いておいて、その、ま、引きずるってのは結構、あの、エネルギーの消耗的にも結構大きいのかなっていう風に思ったので
はい。うん。 はい。 はい。うん。 そうですね、はい。
なので、ちょっと、あの、ま、気持ちの切り替えとして、まあ、ちょっと、で色々出来そうかなっていうのは思ったのが、そうですね。あの、ま、あの、引きずるっていうのはやっぱり、その、結構習慣というか、ま、考え方の、まあ、ちょ特徴みたいなところが、あるらしある気がするんですね。
うん。 あ、はい。 うん、ふん。 へえ、はい。
なので、ちょっと、ま、出来そうまあ、あの、ちょっとずつ、ちょっと、あの、なんでしょうね、こう、あの、ま、それはもう過去の過去というかもう今今に今やるやることを集中するっていう風にちょっとあの、今の方にしフォーカスしていくっていうのはどうどうでしょうか？
うん。 ああ。 ああああ、確かにそうですよね。そですね、確かに。こう、今やることが、やるべきことが、イライラしたりとかで出来てないから、それでなんかこう、余計、こうネガティブな悪循環になっちゃってるんで、じゃ、今これやんなきゃってこう断ち切るってことですよね、そこでなんかああ。
はい、例えば、あの、先ほどの、あの、ま、将来のこと考えて、みたいな感じでこう、い仰ってたと思うんですけども、それはやっぱりその、こう未来のことを考えてっていう風に、ちょっとそういうところもあると思うので、こう過去とか未来ではなく、ちょっとこう、今にこう、しゅフォーカスをするというか、今の、そうですね、状況にこう、うん、あの、思考を集中させるるっていうのは方法としてありなのかな？という風に思いました。
はい、うん、ふん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 うん。 ああ、確かにそれはすごく大事なことですよね、でも。うんうん。
なので、ちょはい。
それうん。いや、具体的になんか、どうするんだろ。それもやっぱ、こう、んん、今やるぞみたいなこう、自己暗示みたいな感じなんですかね。
そうです。ま、結構、あの、ま、あの、ま、方法の1つとして、あの、例えば未来とか過去っていうの、ま、かん全く考えてないっていうのはちょっと、あの、人として難しいと思うので。ただ、あの、方法の1つとして、ま、あの、ま、一旦、ま、最初に嫌だったなって考えるのはいいと思うんですけども、ただそれが、こう2度目以降、3度目以降っていう風に、繰り返しになっているなという風に、気づ気づけるかどうかっていうのが、ああると思って。あ、これはちょっと、もうさっきも同じこと考えたな、っていう風になった時に、そこで考えをパタリと止めるっていう。そういうアプローチがいいと思うんですけど、その辺りどうでしょうか？
はい。 うんうんうん。 はい。 はあ、うんうん。 はあ。 いや、それ、多分できてないです。なんか常に、あ、もう、ほんとに嫌だったって、ずっと、なんか朝、そういう嫌なことが例えばあったら、昼ぐらいまで「嫌だった」ってめっちゃ言い続けてます、自分の中で。<laughs>
はい。 ああ、<laughs> あ、結構引きずっちゃうタイプなんですね。いや、なんとなく分かります。
はい。 うんうんうん。
はい。なので、ちょっと、あの、もう「いや、もうこれはさっき考えた。おしまい」みたいな感じでこう、あの、ま、そうですね。あの、ま、りくちょっと理屈寄りになるんですけども、ちょっとそういうアアプローチをしてみると、あの、ま、引きずりとかが結構、ん、和らげられるんじゃないかなという風に、いまました。
はい。 ああ。 うんうん。 はい。 ああ。 確かにそうですよね。なんか、ずっと「嫌だった」って言ってると、なんかこう自分に、こう、反復して刻みつけられてるみたいな感じがして、良くないですよね。
はい。ちょっとそうですね。もう、だんだんだんだん、そういうのって、多分悪化するらしいので。ちょっとそう、悪化もうどんどんどんどん、ずり落ちもう嫌なものを掘り下げていっちゃう前に、こう、まま、掘り下げる前に、こう食い止めるっていう方法をすると、多分比較的、あの、楽に対応できるんじゃないかなという風に、ちょっと思いました。
ああ、怖い。 うんうん。 はあ、なるほど。ちょっとそれは、すごい、やったことなかったんで。ま、最初はやっぱ、難しいと思うんですけど、そ、1回2回目ぐらいに思ったら、「いや、もうそれはさっき考えたから、おしまい」って、なんか言い聞かせたらいいですかね。
はい。 はい。 そうですね。ま、一応その、ま、考えま、考えをちょっと、ま、意識的にするというか、うん。ま、例えばあの、嫌なことがあったとして、わあ、もう次はこうしようとか、もう次はこうやこう言い返してやるとかまでいう風におも考えるとしても、ちょっとその、ま、なんでしょうね。ま、生産性があるというか、ま、ななら、ま、考え考え続けてもいいと思うんですけど、こうやっぱりこう気持ちのこう、ぐるぐる考えちゃうのは、こう自然とやっちゃいやっちゃいがちなところがあると思うので、ま、そういう時は、ちょっとあのそれを意識的に認識するっていうところから始められると、いいんじゃないかなという風に思います。
うん。 はい。 うん。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうんうん。 はい。 なるほど。 ああ、それはちょっとやってみたいですね。なんか、多分ね、私きっと、そうやってなんか自分の感情を、なんかこう俯瞰して眺めるみたいなのが、あの、ま、やったことないし、きっとなんか苦手なのかなって思うんですけど。
はい。 ああ、まあ、もう苦手な人の方が多いと思います。なんとなく。はい。
うーん、なんかコツとかあるんですかね？
そうですね。こればっかりはやっぱり、あの、少しずつ、あの、練習を積み重ねるしかないと思うんですけども
おお、はい。
そうそうですね。俯瞰して、まあ、いきなりやるっていうのは難しいと思うんで、まずちょっと、あの、人からこう聞いて、こう一個一個こう、あの、ケースバイケースでこう、自分の特徴を掴んでいくっていうのはどうでしょうか？
うん。 ほお、おお。人から聞いて。どういうことでしょうか？
はい。あの、例えばその、まあ、あん場合によってはですけども、ちょっと、あの、せいもん専門のか専門のカウンセラーの方とかに、自分の感情のあの、こういうこういう風に感じるんですっていうのを話して、その時に、あの、あむ、こま、こういう傾向あなたにはこういう感情の傾向がありますねっていう風に、いうのに、あの、鏡としてカウンセラー鏡として使って、あの、自分の、何でしょうね。こう、ひゃあの、ま、デデータというか、自分はこう感じるんだっていう、あの、認識を集めていって、したら自然と、あの、客観視というか、しやすくなると思うんですよね。パターン化できて、はい。
はい。 ああ、はい。 うん。 はい。 ああ。うんうん。 はい。 うんうんうん。はい。 ああ。 うん。 あ、確かに。そうか、そうですね。なんか、やっぱりこう、どうしても感情的になりすぎちゃって、そこに対して、自分が何でそうなるかとか、どういう何て言うんですかね。きっかけでとかっていうのをこう、目を逸らしてたなって、今聞いてて思ったんで
はい。 はい。
そうですね。ちょっと1回そういうのも試してみます。うんうん。
はい。まあ、カウンセラーが、ま、難しかったとしても、ちょっとあの、ご友人とか、まあ、に、あの、ちょっと、ま、試し聞いてみるっていうのもちょっと、あの、パターン化の一歩としていいんじゃないかなという風に思いまし
はい。 うんうん。 そうですね。うーん。ああ、それはちょっとでも、なんかあの、ネガティブな時じゃないくて、ポジティブな、なんか自分がこう調子いい時の、知れるっていうのもあるから、なんか全体的にやってまるみるといいことありそうですよね。
いや、もうそうですね。もうポジティブなものはどんどん伸ばしていって、ネガティブなものを断ち切るっていう方向で進められると、是非いいんじゃないかなという風にますね。
はい。 うーん、なるほど。いや、でも、そっか。今日ちょっと話を聞いていただいて、今こう自分を振り返ったら、やっぱなんか、なんていうんですかね、自分の感情の波を捉えきれてないっていうのが、一番良くなかったなってすごい今思いました。うん。
はい。 ああ、でも、その知ることが出来たっていうことだけでもすごい、あの、いい一歩だと思うので、ちょっと、あの、是非、あの、より良い方向に向かっていってくれたらいいなという風に思っております。
はい。 はい。 うーん。いや、ほんとに今日はなんか、自分では絶対思い付かなかったので、あの客観的なアドバイスを頂いて、とっても役に立ちました。ありがとうございます。
あ、いえいえ、あの、役に立ったのなら幸いです。あの、こちらこそ色んな話をさしていただいてありがとうございました。
はい。 はい。なんかちょっとずつですけど、あの、頑張って自分で受け入れられるように、試してみようと思うので、はい。頑張ります。
はい。 はい、頑張ってください。いたします。
はい。失礼いたします。